Kahvaltı liften zengin oluyor. Eee, yulaf ezmesi yaptığım zaman içine kattığım o soya ezmesinin protein değeri çok yüksek. Protein olarak da, eee, zenginleşiyor ve o içine kattığım diğer işte, eee, tohumlar vs.ler de mineral ve vitamin açısından zengin. Eee, aslında yulaf ezmesi Humus aynı şekilde kesinlikle öyle. Onun dışında yemek yediğim zaman da işte baklagillere yöneliyorum. Tofu yiyebiliyorum yemek yaparken. Yani tofu hemen, eee, tavada birkaç dakikada şey yapabiliyorum, kavurabiliyorum.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii, humus dedin, humus da aynı şekilde bitkisel protein. Hı hı. Süper Hı hı. Evet. Hı hı.
Eee, valla genelde böyle. Daha aslında t var yani daha, eee, çeşitli tarifler, ya basit tarifler yediğim şeyler de var da.
Anladım. Tabii, hı hı. Peki, eee, hani, ne zamandır, eee, daha çok bitkisel ağırlıklı besleniyorsun? Hani, eee, ne kadar oldu?
Vallahi bir 5 sene oluyor hemen hemen. Eee
Nasıl kararı aldın peki, merak ettim.
Emm. Ya, bu kararı alırken n nasıl aldım? Ö şöyle söyleyeyim, eee, öncelikle bunu etik olarak değerlendiriyorum ben. Hani, eee, bir sağlık açısından veya daha böyle, eee, alerjik bir durum açısından süregelmedi bu olay bende. Aslında tamamen
Hı hı. Anladım, daha çok hayvanlar için yani, aslında.
Evet, daha çok hayvanlar için yani hayvanları yemememiz gerektiğini düşünüyorum. <chuckles> Kısacası öyle söyleyeyim. Eee, yoksa gayet etçil bir insandım ondan önce. Çok severdim et yemeyi. Yani hâlâ da ben et yemekten tiksiniyor falan değilim aslında bakarsan. Hani yiyecek olsam yerim yani ama, eee, o
Hı hı. Evet, hı hı, anladım. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Ama etik olarak tercih etmiyorsun artık.

Ya, aslında son senelerde o kavram bende kalmadı. Yaptığım yemekleri kahvaltı olarak bile yiyorum zaman zaman yani. <chuckles> Çok karıştı o şey. Iıı, mesela kuru fasulye yapıyorum. Iıı, ya bu arada bitkisel besleniyorum ben o yüzden hani, ııı, et falan yok, ııı, şeyimde diyetimde tamamen, işte, ne bileyim baklagil ağırlıklı, işte, pilav var, ııı, o tarz şeyler var. Bunları dediğim gibi bazen sabah kahvaltısında mesela kuru fasulye yiyebiliyorum yani de değişik bir rutin oluştu. İşte kuru fasulye yapılması çok zor olmayan bir yiyecek. İşte doğruyorsun soğanı malum salçasını koyuyorsun kavuruyorsun falan filan. Onu böyle koca bir tencere yapınca, eee, bir de tek yaşıyorum ben. O bana böyle 3-4 gün gidiyor yani rahat.
Hıı. Hadi ya! <chuckles> Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hımm. Tamam. Hı hı. Anladım. İlginçmiş. <chuckles> E, tabii. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, hani, yani şimdi sabah kuru fasulye ilginç bir örnek oldu ama genel anlamda var mı bir rutinin hani sabahları genelde bunu yerim, işte haftada hani, mesela dedin ya kuru fasulye diye, 2-3 gün en azından baklagil oluyor anladığım kadarıyla. Hani bir anlatabilirsen sabahtan başlayalım ona göre örnekler verirsin zaten.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Aynen. Ya, az önce o kuru fasulyeyi şey bir örnek olarak verdim iddialı bir örnek oldu o tabii. <chuckles> Ya, her gün olmuyor yani o is nadiren oluyor kahvaltı niyetine yediğim ama kahvaltıda genelde şey yiyorum ya yulaf ezmesi yiyorum. İç işte içine, eee, soya, aaa, soya ezmesi oluyor. Ondan sonra fıstık ezmesi katıyorum. İşte tohumlar var. Chia, kinoa, ııı, amaranth diye bir tohum var. Onları koyuyorum falan. Üstüne de
Evet, <chuckles> kesinlikle. <chuckles> Hı hı. A! Tamam. Hı hı. Tamam. O! Tamam, şey mi peki sütle mi pişiriyorsun yoksa, ııı, şey mi sütle bekletiyor musun nasıl hazırlıyorsun? Yulafı? Tamam.
Pişirme yapmıyorum, ııı, pişirme çünkü ekstra işlem demek ondan kaçıyorum. <chuckles> Iıı, bekletiyorum sadece genelde sabah koyuyorum onu böyle işte sabah egzersiz yapmadan ve duşa girmeden önce hazırlıyorum onu. O böyle bir yarım saat, 1 saat yumuşuyor bayağı zaten süt içerisinde, ö güzel bir kıvama geliyor. O kıvamda yiyorum onu. Kahvaltım genelde bu diyebilirim ya da, ııı, kahvaltıda şey yiyebiliyorum işte biraz domates ve biber doğruyorum yanında humus yiyorum. Yaşadığım yerde hazır satılan humuslar oluyor marketlerde.
Tabii. <chuckles> Tamam. Hı hı. Hı hı. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. O!